Kesinlikle, yani, eee, hani, o işte, ımm, plan yaptığında bazen, hani, istediğin gibi olmaz ama plan yapmadığında, eee, her şey böyle kendi akışında akar ve gerçekten tadı damağında kalır ya, o o, ııı, hes evet, hani, öyle bir durumdu aslında bizim için. Eee, bir de yani, hani, eee, devamında da mesela hani, eee, sokak lezzeti olmasa da çok enteresan bir yere gitmiştik. Orada da yine böyle birkaç, eee, farklı alkol çeşitleri vardı. O da mesela, emm, sokak lezzeti olmasa bile, emm, gayet etkileyici, eee, bir andı. Çok farklıydı böyle, emm, m ımm, şeylerin kullandığı, eee, böyle, ımm, fizikte kullanılan deneme tüpleri olur ya incecik, onların içinde böyle, eee, alkoller vardı ve onlarla insanlar alkol içiyordu. <chuckles>
Evet. Orada. Evet. Hı hı. Yaa. Hı hı. A, evet. Beher tüpleri gibi böyle. A a, çok ilginç ya. Siz de denediniz oradaki tabii ki. Değil mi?
Evet. Evet, ben onu, oradaki alkolü çok sevmesem de denede denedik. Denemek istedik nasıl olacak bakalım diye ama, eee, yanımdaki arkadaşlarım gayet, eee, keyifle, eee, eğlenmişlerdi. Yani, onlar daha çok böyle, hani, sevmişlerdi.
Hımm. <chuckles> Evet. Ay çok iyi. Evet, aslında böyle, hani, biraz daha soğuk ülkelerde, hani, iklimi soğuk olan ülkelerde böyle sıcak iç eee, içecekler, işte, belki, hani yine, eee, iç ısıtan, eee, içkiler, eee, belki, hani, yine biraz alkol oranıyla da alakalı olabilir. Böyle şeyler öne çıkabiliyor. Peki, başka bir yerde denk geldin mi? Sıcak likörle denedin mi tekrar? Yin ya da tekrar oraya gittin mi? Tekrar denediğinde, eee, aynı tadı aldın mı? Böyle sorularım var sana. <chuckles>
Evet. Doğru. <chuckles> Tabii ki. Yani, şöyle, eee, başka yerde denemedim. Orası ilk b ilk deneyişimdi. E, sonra da Lviv'e daha gitme imkânım olmadı. Iıı, hani, oraya gitmesem de başka yerde, eee, hiç de karşılaşmadım açıkçası ama, ımm, yani dediğim gibi hiç olmadı.
Hı hı. Evet. Evet, çok ilginç aslında karşılaşmamak. Evet, aslında böyle bi güzel bir, eee, yumuşak içimli ve, hani, kışın, eee, çok iyi gidebilecek, eee, bir, eee, şeyi tekrar denk gelmemek de çok ilginç değil mi, yani aslında, eee, daha da, eee, böyle şeyler yaygın olsa daha çok karşılaşsan. <chuckles> Evet. Emm, peki, biraz da, eee, şöyle bir yerden, ııı, yaklaşmak istiyorum olaya. Eee, senin için, eee, bir şeyi sokak lezzeti yapan şey ne olur? Yani, aslında biraz daha belki spontane olayları a olayların spontane gelişmesi ya da mesela onun, eee, güzel b eee, hani, b daha, nasıl diyeyim, eee, böyle, işte cam bardaktan ziyade karton bardak Aslında onlar sokak lezzeti yapıyor değil mi bunu?
<chuckles> Evet. Evet, değil mi keşke? Umarım. Evet. Tabii.